Ya, eskiden, ııı, şöyle düşünürdüm, ııı, b bir şeyler, ııı, etrafımdaki insanların bana karşı bakışı benim için gerçekten önemliydi ve, eee, bu davranışlarda, bakışta ve vs.'de, ııı, şey arardım, bir onay. Eee, dışarıdan onaylanma ihtiyacı yüksek biriydim ve dışarıda bir şeyler ters
Hı hı. Hıı. Peki, neden buna ihtiyaç duyuyordun?
Eee, ihtiyaç duymuyordum. Bu elimde olan bir şey değil, bir yapı meselesi gibiydi benim için ama, ııı, tabii, tabii, yapısal bir şeydi bu. Iıı, ama bu sonradan dediğim gibi, ııı, çok fazla a mükemmeliyetçi biriydim. Belki bununla da alakalı olabilir. Çok mükemmeliyetçi olduğunuz zaman, bir, etrafınızda bir şeylerin ters gittiğini hissettiğinizde bu, özellikle iş ortamında, "A, ne oldu ki acaba? Benimle mi ilgili?" düşüncesi hemen uyanabiliyor. Ama sonra bunun, eee, insanların da başka başka sıkıntıları, özel yaşamları, eee, ve b b evet, dış koşulları olduğunu düşününce, evet.
Ha. Hıı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Aslında hiç alakası yok belki de. Belki de sadece uykusuz. <chuckles>
Tabii, tabii, tabii. Aynen öyle, aynen öyle, yani. Iıı, sonradan bunu zamanla aşıyorsun. Deneye yanıla, göre göre, deneyimleye deneyimleye.
Anladım. <chuckles> Anladım, süper. Peki, en son böyle bir yanlış anlaşılmada, mesela, ııı, uyduruyorum, farazi bir örnek, yöneticinin sana tepkili olduğunu düşünüyorsun ama meğersem, eee, sadece uykusuz kalmış birisi. Bunu onunla hiç konuştun mu? En son durumda nasıl aştın? Nasıl farkındalık oluşturdun?
Hı hı. Tabii, tabii. Yo, ben çok açık biriyimdir. Ben bunu, ııı, yani bu, ııı, özelliğimi de bildiğim için, eee, ımm, kendimin bu yönüyle de barışık olduğum için ben hemen gider sorarım. "Ya, ne oldu, sabah modunuz biraz düşüktü, biraz i ııı, şey, bi ş bir sıkıntı hissettim, var mı bir problem?" "Hayır ya, seninle hiçbir alakası yok." Tamam. Sonra beni tanıyanlar, işte yöneticilerim ya da iş arkadaşlarım falan, bunun benim bir özelliğim olduğunu bildiği için çok böyle, ııı, hoş normal karşılarlar. Birbirimize gülümseyerek "Var mı bir sorun?" falan ya da, işte, onlar şakalaşırlar. Derler ki, "Ya bugün m yani biraz kötü hissediyorum, ha, sakın üzerine alınma." "Tamam, anlaştık." falan diye. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Çok tatlı. <chuckles> <chuckles> Ya, burada şunu fark ettim aslında. Sanki böyle bir konuşmayı yapmak için de doğru zamanı bekliyormuşsun gibi. Hani, "Sabah moraliniz bozuktu." dediğinde, sanki öğleden sonra doğru bir zamanda bu soruyu sormuşsun gibi fark ettim.
Hı hı.